Eee, biasanya apa ya, eee, nggak ada sih cuman sama mungkin kaya sayur ini ya, sayur apa itu, manisa itu, yang apa namanya, eee, dik biasanya kalo mau dicampur sama opor kan, gitu, nah Dari iya, dari Jawa, gitu. Jadi kan sebenernya suka-suka mereka sih yang mau makan, mau apa, mau buras sama opor juga boleh ya kan, tapi mhm, kan, eee, disajikannya bersamaan, barengan gitu. Tapi rata-rata itu apa, suka apa, makan buras itu tanpa ini ya, tanpa lauk ya, karena kan udah gurih, jadi yang kecil-kecil itu biasanya suka cemil-cemil ini, apa, buras itu, jadi gak pake, eee, lauk, mhm. Iya, betul, iya.
Nggak ada ya. Manisa itu. Oh itu dari daerah dari daerah Kakak sendiri, dari daerah Jawa? Oh, oke, oke oke. <laughs> Oh, oke oke. Iya iya iya, oh. Mmm, mhm mhm mhm. Mmm, daguris ya, digado ya, juga enak ya. Itu ada bumbu rahasianya nggak sih, Kak, kalau yang bikin coto atau buras itu?
Kalo coto itu kan apa namanya, eee, karena ibu aku yang bikin gitu kan. Jadi, eee, rasanya itu udah di eee, sesuaikan sama ini ya, sama lidah orang Jawa ya, jadi dia tuh lebih kental, iya, cotonya itu lebih kental.
Kan beda ya? Ya. Oh. <laughs> Oh, itu pakai santan, Kak? Nggak kan?
Pake tauco pake tauco pake tauco. Iya pakai tauco terus habis itu apa namanya, eee, warnany bumbunya kan merah gitu kan, eee, mirip-mirip kayak rawon tapi kalau rawon kan hitam, pakai iya klerek itu kan. Tapi kalau tauco eh, kalau s eee, coto Makasar itu pakai tauco. Jadi
Oh, coto itu pake tauco? Oh. Mhm mhm. Hitam. Klewek. Mhm. Oh, tauco Oke oke, saya pikir ah hah?
kuncinya di situ. Ya, jadi tapi punya ibu aku itu warnanya merah bukan coklat. Kalau yang dijual orang itu biasanya coklat, itu karena tauconya gak banyak, gitu kan. Heeh, jadi p
Oh. Kenap oh, oke, dia itu ngasih campur cabe kali ya, kalau ibu ya?
Eee, iya, tan tauco terus abis itu apa, eee, lebih kental pokoknya, beda kalau ke eee, beli pun beloh iya beli apa, belum pernah ketemu yang seini, yang rasanya itu bisa kental kayak punyanya ibu aku bikin, gitu.
Iya iya iya. Lebih enak itu? Nyobain, coba dicontohin. Oh, iya kan, kalau yang le aku lihat coto Makassar kan encer ya, Kak, ya, eee, kurang kental lah, encer gitu. Itu aha?
Iya, encer terus bubuknya, e e bumbu apa, kuahnya itu gak terlalu kental kan, heeh, encer gitu.
Iya, iya iya iya iya iya, itu kekentalannya itu dari tauco, Kak?
Iya, dari tauco.